Heu parce que toi du coup, tu es dans tout ce qui est graphisme, heu et et ça t'arrive de de pas être inspiré du tout? D'être face, je sais pas, à ton ordinateur, ta ta feuille de de dessin et de de de de ou ton appareil photo et de de d'être démuni. Heu et si c'est le cas, comment tu fais pour débloquer ta ta créativité?
Alors heu, bah déjà moi, c'est pas mmh une activité professionnelle non plus donc l'avantage, c'est que j'ai pas d'impératif de création, heu, voilà. Après, bien sûr, ça varie non, c'est-à-dire que bon, au pire, si j'ai pas envie de créer, je crée pas, c'est pas très grave. C'est enfin si ça peut l'être au bout d'un moment, parce que heu <chuckles> il y a en besoin. Enfin, si je le fais, c'est que j'en ai besoin, donc heu, mais on va dire que, heu, je me m'impose pas non plus heu, je vais mettre des méthodes en place peut-être pour être plus inspiré au quotidien et puis même des fois des petites ambiances heu, voilà, j'ai des
Ah. Il n'y a pas de stress. Mmh. <chuckles> Mmh. Ah oui, lesquelles? Quelles méthodes? Tu en aurais à partager ou tu as des i voilà des des exercices que tu fais pour réveiller un peu ton ton imagination, ton imaginaire? Il y a tu as tu as tu as des trucs?
Oui heu, bah déjà, c'est, on peut se mettre dans l'ambiance. On peut se mettre à un petit environnement, heu, un peu qu'on a arrangé par soi-même, un petit coin qu'on où on aime où ça se passe bien, où on est douillet quoi, on se sent bien. Déjà ça, ça peut favoriser, bah, le confort et donc l'imagination. Heu, les petits rituels aussi, c'est d'aller voir, mais tout bêtement, hein, tu peux aller voir sur les réseaux sociaux par exemple, regarder un peu ce que les autres personnes font et au final, c'était inspirant. Ouais.
Mmh. Mmh. Ah. D'accord, t'inspirer des autres. T'inspirer des autres vraiment, de voir, heu, ce ce qu'ils produisent pour toi-même, peut-être t'en inspirer, mais tu tombes pas dans le dans dans le plagiat là? Est-ce que tu trouves pas un peu bloqué, plagiat c'est un peu fort comme terme, mais est-ce que d'être inspiré par le travail des autres, te te te fais pas rentrer dans un modèle où tu vas copier? Ça ça t'inspire en fait, tu arrives à à nourrir ton imaginaire avec ce qu'ils produisent?
Mmh mais De toute façon, notre imaginaire, il vient pas du néant, il vient de ce qu'on a toujours observé autour de nous. Donc en fait
Mmh. Mmh.